Мгм. Какие вы все прям универсалы. Ага.
Тут как раз т Да, то есть какая-то такая ситуация случилась, что как бы, окей, и как же распределять обязанности? Ну, как-то оно органично скатилось скатилось, дошло как бы до более классического распределения задач. То есть я именно ответственна за готовку. И когда нужно там ехать в супермаркет, и как бы как распределить всю готовку, продукты так, чтобы ничего не выбросить. И было что есть, и холодильник всегда был полный. А он именно отвечает за, ну, там что-то поднять, что-то перенести, там какие-то, м, с машиной скучные вещи, что-то починить. То есть как-то так получилось. Более классически, консервативно.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. То есть получается, готовишь ты. Э, готовишь ты, и списки покупок тоже ты составляешь, а саму именно закупку тоже ты совершаешь или вы вместе это делаете обычно?
Мгм. Как бы, обычно мы это делаем вместе. То есть раз там в 1-2 недели, то есть зависит, когда как, мы вместе едем в супермаркет, делаем такую большую покупку, э. Ну, потому что всё-таки там, как бы, <chuckles> всё, у меня уже му мо есть муж, я могу не таскать тяжёлые пакеты. <laughs> Есть, кто потаскает. Да. <laughs> Одни плюсы. И какие-то маленькие что-то там закончилось. То есть и я могу заскочить, и он может заскочить, у кого, как бы, есть время.
Ага. Мгм. <laughs> М, сплошные плюсы, м, <chuckles> ага. <chuckles> Мгм. Мгм, мгм. То есть закупка такая генеральная, условно, совместно, а вот по ходу недели докупить что-то ситуативно, кто там поблизости оказался, да, или кто кто вспомнил что-то, возможно. Мгм.
Да. Да. Ну, вот знаешь, проблема с тем, чтобы посылать его что-то купить. То есть я его посылаю за хлебом. Он возвращается с хлебом, с мороженкой, <chuckles> с каким-нибудь пивом, <chuckles> с сухариками и ещё какими-нибудь вкусняшками. Так что, если я знаю
Так. Мгм. <laughs> Ага. Вне списка покупает продукты, получается. Мгм.

Да не то что повышения не случилось, а ещё новых обязанностей добавили за ту же зарплату, ты понимаешь?
Обманули, ага ага.
Вообще никаких там пенсионных, э, э, пряников, ника <chuckles> никаких вообще.
<laughs> За выслугу лет нет ему бонусов? <laughs>
Да, никаких вообще, каторга какая-то. <chuckles> Ну да, это, конечно, я смеюсь. То есть просто как-то так органично получилось. И, может быть, оно, в принципе, и окей, потому что пусть мой муж отвечает именно за пол. То есть это пылесос, это и помыть. И меня как бы у меня такие длинные волосы очень, а он лысый. И он опять всё время И он всё время ходит за мной. Вот каждый раз, как мы убираемся, с этими комками моих волос. <chuckles> И ноет, что: "Как же твои волосы надо да как же твои волосы надоели по всему дому". Я говорю: "Не завидуй". <laughs>
Мгм. Так. Ага. Ага ага. <laughs> Забавная ситуация. Ну, получается, что условно у тебя волосы, но он, э, их ходит и подбирает. Ну да, действительно забавная ситуация. Мгм.
Так что да. Да. Да, то есть мне, в принципе, окей. Не подбирать свои волосы по всему дому- это То есть это его какое-то такое как наказание получилось. Ну да, как-то вот так получилось у нас.
Ага, слушай, а как вы в это вот, как это вы распределили эти обязанности? Как так произошло вообще? Само собой, или вы как-то разговаривали?
Ой, ну, ми